Ừm, thì thực ra là, ờ, cả sếp và cả những cái thành viên khác trong team của mình thì đều luôn rất là sẵn sàng để mà hỗ trợ mình, luôn lắng nghe hoặc là luôn giúp cùng cùng hợp tác với mình trong mọi công việc, chứ không phải là có một mình, ừm.
Ừm. Ừm. À, vậy à. Ừm, nếu như vậy á thì, à, bạn cũng đã tận dụng khá là tốt những cái mối quan hệ xung quanh rồi nè. Vậy thì bây giờ hổng biết á là bạn đang muốn tìm cái giải pháp để giúp cho bạn tập trung hơn trong công việc, hay là cái giải pháp để bạn, ừm, giảm cái cảm giác tội lỗi, ờ, với bản thân?
Ờ.

Ừ, mình hiểu chứ, mình hiểu. Nhưng mà, kiểu, vẫn tại vì đang là người trong cuộc, đang ở đây, xong, kiểu, sẽ không có rõ là bây giờ bây giờ phải làm như thế nào và như thế nào là mình mới thấy ổn nhất.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, thật ra thì, ờ, do là bạn đang có mục tiêu trong công việc, thì cũng không thể nào mà, à, để cho bạn phải cắt giảm những cái thời gian làm việc, để bạn bạn tìm những cái đam mê khác, tại vì bây giờ đam mê của bạn đang là sự nghiệp mà, nên mình cũng rất là muốn khuyến khích bạn là hãy nỗ lực, ờ, cống hiến và thực hiện được ước mơ của mình. Tuy nhiên về mặt sức khỏe thì bạn cần phải đảm bảo được song song, ví dụ như là một ngày đảm bảo ngủ được ngủ từ 7-8 tiếng. Hoặc là buổi tối á trước khi đi ngủ tầm 30 phút thì hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử nè, thì như vậy sẽ giúp cho bạn ngủ ngủ ngon hơn, thì nó quan trọng hơn là ki bạn ngủ dài nhưng mà hổng có được ngủ ngon và ngủ sâu á.
Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm hứm. Ờ. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm.
Nên việc chăm sóc sức khỏe cũng quan trọng đó, bạn đừng có quên nha. Ngoài ra đó, thì, à, có thêm một cái nữa là, ừm, đôi khi bạn hãy nghĩ á là gia đình của bạn cũng rất là quan trọng nè, và khi mà bạn đau ốm bệnh tật hay gặp một cái biến cố hoặc là, ờ, một, cái cái, vấn đề gì đó trong cuộc sống, thì thật sự á, công ty hay sự nghiệp sẽ không thể nào đồng hành với bạn bằng những người trong gia đình hoặc là bằng chính bản thân bạn, chính sức khỏe của bạn, có đúng hông nè?
Ờ. À, ừm, ừm, ừm, mình hiểu, mình hiểu.
Nên là khi mà bạn nghĩ, ừm, có những cái suy nghĩ như thế, thì đâu đó bạn cũng sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn ấy. Ngoài ra á thì bạn cũng, ơ, hãy nghĩ đến cái việc là, à, làm việc là, ừm, một cái, gọi là, định hướng lâu dài cho cái sự nghiệp bạn rồi, mà mỗi ngày bạn dành thời gian cho bản thân á, để tinh thần của bạn vui vẻ thoải mái, rồi bạn cảm thấy, à, vui vẻ hạnh phúc hơn, sức khỏe của bạn tốt hơn, như vậy á bạn làm việc có nhiều ý tưởng mới hơn, có nhiều giải pháp mới hơn nè, rồi có năng lượng tích cực lan tỏa cho mọi người nhiều hơn nữa đó. Bạn có nghĩ là như vậy nó sẽ tốt hơn là cái à, sẽ giúp, ờ, gọi là, động viên tinh thần của bạn nhiều hơn là cái cảm giác tội lỗi hông?
À. Ừm.